إمم، جميل أوي إن أنتِ آمم، بتحاولي ما ت ما تحرميهمش برضو من التكنولوجيا بس بتحاولي تحجّميها، آه جميل أوي، بتحاولي تحجّميها وتحطي لها مثلًا قوانين أو نظام يمشوا عليه، جميل أوي، طب أنا عاوز أعرف منِك بقى أنتِ إزاي بقى إنِك بت بتحاولي بين الحزم كده واللين في بعض الوقت لمّا مثلًا تلاقيهم بيعملوا حاجة غلط عليه أو بيعملوا حاجة ما التزموش بيها أو ما قالولِكيش عليها مثلًا؟
ما هو ما ينفعش، إمم، بالضبط. إمم. إمم. بُصّ هو أنا فعلًا ب بل ب باقابل المواقف اللي زي دي مثلًا، يعني لو هو آآ، بيحب بيحب يلعب على لعبة معينة أنا بابقى طبعًا عاملة ح أو يعني قافلة النت من قبلها عشان ما يجيلهوش إعلانات، فمثلًا باعمل له أو باعمل لهم هُم الاتنين نُص ساعة في اليوم.
إمم. إمم. تمام. أوكي كويس.
آآ، كل واحد نُص ساعة ف آمم، اللي ما التزمش بالنُص
إمم نُص ساعة في ال في اللعبة يعني يلعب اللعبة، والَّا هو يفتح النت آه، في النت عامةً؟
لأ في اليوم. لأ مش في النت في اليوم يلأ يمسك يلعب.
آه. آه آه لعب لعبة دي في اليوم، آه كويس.
آه لعبة آه اللي هو هو عايزة تتفرج على فيديوهات هي بتعمل كروشيه عايز يتفرج، هي ليكِ النُص ساعة دي بتعملي فيها اللي أنتِ عايزاه قدّام عيني.
إمم. جميل، إمم.
آآ، فأنا أقوم مثلًا اللي ما التزمش بقى، أنا مش هاقول لحد النُص ساعة بتاعتك خلصت، هو يعمل timer يعر ي <chuckles> يتصرف مع اللي ما التزمش بيقعد يومين ما يمسكش التليفون.
إمم. إمم. إمم. آه. آه جميل أوي، يعني بت بتعملي معاهم آه آآ، اللي هو إيه <tsk> مبدأ الثواب والعقاب، أنا هاسيبك على راحتك أو هاسيبك أنت آآ مش هاراقبك، لكن أنت لو ما ما رجعتش بنَفسك أو ما عرفتش تقوم من نَفسك فأنا هاعاقبك، فأنتِ بتحاولي إنِك يعني إيه أنتِ شايفة إن دي طريقة إنِك بتخليه على حريته أكتر مش تحكّم أوي، وبرضو آآ، لو لقيتيه بقى س يعني تمادى أو كده فبتعاقبيه.
<laughs> فإيه آه. بالضبط. إمم. إمم، إمم. بالضبط.